О, хочу с тобой сегодня обсудить такой вопрос. А, знаешь, я, конечно, путешествовать люблю, да, но <chuckles> мне иногда бывает очень сложно хорошо спланировать путешествие, да, даже если оно какое-то короткое. Вот у меня всегда такое ощущение, что я трачу на подготовку иногда, м, больше сил и времени, чем на само путешествие, да. Потому что, знаешь, а, там едешь даже в какой-то крупный город, например, только на выходные, а, там, или, там, на 3 дня и хочется вообще столько всего сделать, столько мест посетить, да. И чтобы эти вот 3 дня были максимально эффективными, да, знаешь, посетить и достопримечательности, и поесть там в самых каких-нибудь редких интересных местах. Ну, от, и, иногда, знаешь, даже после вот таких путешествий у меня бывает сожаления. А, там, я подписываюсь на какие-то группы, например, да, связанные, там, с этим городом и уже после путешествия, там, знаешь, нахожу какие-то посты, где, там, про какие-нибудь рестораны редкие рассказывают или тайные, про какие-то там магазины и начинаю жалеть о том, что "ой, как же я не узнала об этом раньше, вот теперь придется вернуться, чтобы это сделать". Вот, или знаешь, еще бывает, что, а, я хочу, м, посетить какое-то важное место в этом городе, да, например, какой-то собор. Вот, и я об этом думаю, да, и еду туда, прихожу в этот собор, например, а оказывается, что там нужно заранее, да, за несколько дней бронировать, э, слот для посещения и просто так туда не пускают. И знаешь, я к этому, получается, просто не подготовилась, да, и вот эти, э, слоты, они забиты просто на несколько дней вперед, потому что место всё-таки популярное. Ну, от. И у меня, конечно, большая грусть и разочарование от того, что я плохо подготовилась, да, и придется теперь еще, знаешь, в следующий раз возвращаться, вот, а непонятно, когда я вернусь. Вот. Ну, конечно, уже в следующий раз я буду внимательнее, подготовлюсь, но, знаешь, вот не хотелось бы сталкиваться с такими ситуациями, хотелось бы каждый раз просто безупречно как-то подготавливаться, вот, и тратить на это, кстати, меньше времени тоже. Вот я хотела, м, попросить у тебя совета, может быть, порекомендуешь мне что-то в этой ситуации, вот, чтобы, э, как-то вообще её улучшить? Буду благодарна вообще за любые советы.
Так. Да. Да. Да. Понимаю. Да. А, спасибо, что, м, поделилась, э, своей вот этой жизненной ситуацией. Я понимаю тебя, как это может расстраивать, когда хочется получить максимум впечатлений, а вот какие-то детали организации подводят или после поездки, вот, начинаешь находить еще, там, 100 мест, которые пропустила. Это, конечно, чувство вот таких упущенных возможностей может быть неприятным и вызывать разочарование. Вот, м. Я слышу, что у тебя такая вот твоя любовь к путешествиям, она сильная, а, и и какое-то твое желание сделать всё, вот, идеально- это очень, а, понятно. Да, но иногда, конечно, ну, может действовать, э, против тебя. А скажи, вот, чтобы лучше понять ситуацию, я хотела бы уточнить несколько моментов. А, вот когда ты планируешь поездку, сколько времени ты обычно тратишь на подготовку и что именно вызывает вот это ощущению потери времени?
Да. Точно. О да, знаешь, если это какая-то поездка, которая случится не скоро, да, я понимаю о том, что до нее, допустим, осталось несколько месяцев, да, и я могу тратить, например, там, ну, не целый, может быть, выходной, да, но, там, пол выходного дня на планирование, да. Н но получается, да, что я трачу, там, один раз в полдня, другой раз в полдня. И суммарно получается чуть ли не несколько дней, да. Плюс еще может что-то меняться. Да, я мо могу находить какую-то новую информацию, да, не знаю, менять маршрут, а, который планировала изначально. Вот, а если это какая-то спонтанная поездка, да, ну, допустим, через неделю, там, а билеты я купила сегодня, вот, то тут получается времени меньше, не получается настолько тщательно спланировать, да. И вот воз раз возникают вот эти трудности, когда что-то можно упустить, да, вот как, например, с этим собором, который я оче очень давно хотела посетить, но я даже не стала искать вообще информацию на самом деле, думала, до приеду, куплю билет, зайду. Или я, знаешь, я думала, что даже билеты не нужны, что доступ свободный. Внутрь. Да, и для меня было полным сюрпризом вообще, что нужно планировать. Ну вот, ну в общем да. Отвечая на твой вопрос, о, ну, н всегда су суммарно трачу обычно несколько дней, да, когда есть время. Если нет, то сколько получается.
Да. Конечно. Да. Понимаю. Да. Да, слышу тебя, что вот это чувство, а, что планируешь тщательно, да, может быть, а всё равно появляются непредвиденные препятствия, и это действительно выматывает, и особенно неприятно, когда хочется максимум впечатлений, а условия меняются или что-то заранее не догадалась, да, вот вроде билета в собор. А, вот, конечно, в спонтанных поездках это еще сильнее хочется вот это всё увидеть, а времени на подготовку мало получается.
Да.
А, м, скажи, пожалуйста м, есть, э, есть ли поездки, после которых ты была вот полностью довольна или всегда остается чувство, что что-то упустила?
Ой, знаешь, на самом деле это ощущение часто меня настигает, но, может быть, знаешь, я слишком критично подхожу вообще, да, к этому, потому что мне кажется, что у меня идеальный план, да, что всё получится, да, что-то может пойти не так. Вот, ну конечно, есть такие путешествия, из которых я, там, более довольная приезжаю тем, как всё получилось, да, что всё пошло по плану и, там, может быть, еще даже вне плана что-то классно получилось. Вот, ну я, конечно, стараюсь на позитивном всегда концентрироваться, да, и там даже вот с этим собором я думаю: "Окей, мы туда не попали, но зато в это время мы, там, классно погуляли, потом покатались, там, на туристическом автобусе, посмотрели на город с других сторон, да и, там, были, м, б более свободными в передвижениях, да". Вот, ну и к счастью, кстати, э, вот, подруга, с которой мы ездили, она спокойно к этому отнеслась тоже, да. Просто я начала расстраиваться, я говорю: "Ну вот, мы не попали, как жаль". Ну просто п шансов не было вообще, там всё было раскуплено на несколько дней вперед, э, а мы как раз уезжали уже, там, через полтора дня. Вот. Но она спокойно к этому отнеслась, и в общем я решила, что, да, я тоже успокоюсь на эту тему. Вот. Ну, от, в итоге, да, я решила просто, да, в следующий раз, когда я соберусь в этот город, да, я туда обязательно поеду, вот просто, да, м, это сделаю первым делом, забронирую какие-то основные вещи, которые я хочу посетить, да, и, вот, сосредоточусь на том что, вот, 3 пункта, допустим важные, я их сделаю, да, и тогда я не буду расстраиваться.
Да. Так. Так. Конечно. Да. Да. Конечно, да. На самом деле, это очень естественно, что когда путешествуешь, мозг, он ищет максимум впечатлений, и вот кажется, что что-то упущено. Но это хорошо, что ты говоришь, что замечаешь моменты, когда ты была довольна, э, вот это уже, знаешь, шаг к такому, а, балансу что ли. А, наверно, вот то, что еще можно предпринять, что, мне кажется, ты уже, а, э, задумалась об этом, да. Это, а, чтобы, вот, смягчить это разочарование и сохранить у удовольствие- разделять вообще все путешествия на какие-то, может быть, а, обязательные пункты и второстепенные. То есть, эм, сразу, когда начинаешь планировать, определить какие-то ключевые места или впечатления, которые вот ты точно хочешь получить. А всё остальное- бонус. И тогда, знаешь, даже, вот тоже, если что-то пойдет не по плану, а, н не будет такого сильного чувства упущенности. А. Как тебе такая идея?
Да, знаешь, ну, я понимаю, что, м, это для меня бы сработало, да, на самом деле. Вот я вспомнила даже свою последнюю поездку в Рим с семьей, у нас было там тоже 2-3 дня и у нас был план, да, по ключевым местам, то есть у меня там был Колизей, там, ещё пара мест, которые обязательно хотела посетить. Да, но там мы столкнулись со сложностью, знаешь, что нас было 5 человек, и к нам приезжали не все такси, потому что нас было много, а таких машин мало, да, которые сразу всех могут перевезти, вот. А 2 машины было заказывать слишком дорого, а, но, да, я, я, на самом деле переживала, сначала, что "вот мы теряем столько времени, мы не успеем всё посмотреть". А в итоге, да, мы посмотрели всё, что мы хотели и даже больше, да. И в итоге я была просто супер довольна этой поездкой, потому что, да, на всё хватило сил, б была классная погода, дороги почему-то в этот день были перекрыты, да, для пешеходов, машины не ездили, удалось вообще на Рим посмотреть со всех сторон. Вот. И, да, я вот как раз таки чувствовала удовлетворение из-за того, что, вот, были основные, да, какие-то пункты, мы их закрыли, вот, а всё, что было дополнительно- это прям, ну, меня даже как-то еще больше радовало. Так что, да, хорошая мысль, да, вот так обозначить какой-то минимум, ему следовать, да, а всё остальное считать такими приятными бонусами. Класс, да.
Так. Понимаю. Да. Да. Да. А здорово, что он звучит, что вот эта поездка твоя удалась, несмотря на какие-то организационные сложности. Иногда, знаешь, вообще такие именно небольшие м моменты непредвиденные, вроде там проблем с такси или кого-то там, а, м, кто-то не приехал вовремя, они тоже, знаешь, делают впечатление живыми. Вот. И то, что вы всё там, м, посмотрели всё же, да, всё, что хотели- это уже успех. А. Можно, знаешь, тоже, а, как вариант, э, делать, вот, какие-то такую вот гибкость маршрута, как инструмент, а не как проблему, да. Вот потому что иногда менять маршрут- это тоже нормально и это даже часть приключения. Вот. Можно ввести небольшой запасной список мест, которые можно посетить, если получится, и, ну, как бы, не включать всё сразу. Э, вот. Как тебе такая идея?
Да, эти Согласна, да. О, хорошая идея. Слушай, классная идея по поводу запасного списка, какого-то плана "Б". Это просто супер. Да, потому что, знаешь, у меня бывает иногда желание, да, выбрать сразу и рестораны, в которые я хочу пойти, да. То есть, может, можно наметить основные, да, в каком-то районе, но ты можешь ведь оказаться где угодно, тебе просто будет, да, далеко до этого ресторана или там всё забронировано, опять же, если ты заранее не сделал. Ну, от, поэтому, да, иметь вот какой-то запасной список, да, ключевых мест, которые ты рад будешь посетить- это классная идея, да, там, или достопримечательности. Вот, просто супер. Да, иметь вот такой, знаешь, основной план, да, и запасной. Слушай, спасибо тебе огромное, да, что обсудила со мной этот вопрос, дала мне такие хорошие советы, которые действительно применимы, я буду ими обязательно пользоваться, да, и думаю, что трудностей с планированием путешествий у меня точно будет меньше теперь. Да. Благодарю тебя от души, вот, и обязательно обращусь ещё, если понадобится.
Да. Я очень рада была тебя выслушать и рассмотреть несколько вариантов, которые тебе полезны будут.